Sì, cioè, ma lascia stà che devi studiare comunque, quindi però ti facilita il la il lato diciamo logistico, cioè te lo facilita un sacco.
Eh, io una volta all'università, mi facevo le registrazioni e poi mi scrivevo tutto a mano, figurati.
Hai capito? Allora io come facevo io nei gruppi di sbobbine, ognuno si scrive una registrazione, okay, però comunque dovevi scrivere. Invece mo tu, m mandi la sbobina lì, fa tutto lui e ti ti ti si fa in PDF, in Word, ti f ti met ti sottolinea le cose più importanti, una cosa fantastica veramente. Guarda, vado a mangiare, ehm, ci sentiamo.
E certo. No, no, veramente bello. Beati voi. Va bene, va benissimo. Ciao, cia ciao.
Eh, ciao.